हम सब की ज़िंदगी में बहुत ढेर सारे रस्मों-रिवाज़ होते हैं और जो रिवाज़ जितना ज़्यादा पुराना होता है, हमारा लगाव उससे ज़्यादा मतलब उतना ही ज़्यादा उससे उ होता है लगाव और हम उसको बचाए रखने की भी बहुत कोशिश करते हैं। अ, आप क मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पुराना-सा रिवाज़ है, जो आपके लिए बहुत खास हो और उसके बारे में थोड़ा बताइए और ये भी कि वो क्यों खास है कि उस रिवाज़ में क्या होता है, वो कितना पुराना है?
हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी। जी, जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि ऐसे बहुत सारे रिवाज़ हैं, जो मुझे आज भी याद हैं, जो मेरी दादी और नानी के टाइम से आज भी चले आ रहे हैं मेरे घर में। और ये मैंने ज़्यादातर अपने फेस्टिवल्स में ही देखा है, जैसे एक रिवाज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दिवाली के टाइम पे हमारे इधर अ, क्या होता है ना, मिट्टी का घड़ा लाया जाता है और दिन के टाइम 2-3 बजे अ, ही मिट्टी के घड़े पे खीर बनाई जाती है। और उसमें हाँ और स अ, उसी वो जो खीर बनती है ना उसको बनने में ही करीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसमें दूध पका-पका के बिल्कुल ना ऐसा गाढ़ा-सा हो जाता है वो, और जो मिट्टी का सोंधापन आता है ना उसकी क्या ही बात बोलूँ मैं आपको। और जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन लगता है और उसके बाद जब वो बन जाता है ना तो सबसे पहले जो पूजा होती है दिवाली में अ, गणेश-लक्ष्मी की, सबसे पहले उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद जब वो फैमिली वालों को दिया जाता है, तो वो प्रॉपर मिट्टी के बर्तन में ही दिया जाता है, मतलब छोटे-छोटे से मिट्टी के प्लेट्स लाए जाते हैं और उसी में दिया जाता है। और ये जो रिवाज़ है ये बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ अपनी मतलब जबसे मैं मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देख ही रही हूँ कि ये रिवाज़ प्रॉपर फॉलो होता है मेरे घर में। जी।
अरे, वाह! गजब लगता होगा वो तो। क्या बात है! अच्छा, लेकिन इसमें जो अ, जो खीर बनाते हैं इसमें आप कह रही हैं तो अ, दूध क्या कुछ ऐसा है कि गाय का इस्तेमाल होगा या भैंस का इस्तेमाल होगा या ये मायने नहीं रखता? इसके अलावा चावल जो उसमें पड़ता है, तो अमूमन तो खीर में उम, वो लंबे चावल नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बासमती वगैरह जो इनसे पुलाव, बिरयानी वगैरह बनती है अ, उसमें छोटे चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एक वो कुछ उम, पश्चिम बंगाल, बिहार की तरफ एक वो विष्णुभोग या कुछ ऐसे नाम आता है, उत्तर प्रदेश में एक सांबा या इंद्रासन करके एक आता है, तो आपकी तरफ वो चावल कौन-सा मतलब उसमें डालने के लिए अ, प्राथमिकता किस चावल को दी जाती है? इसके अलावा उसमें अगर कुछ मेवे पड़ते हों, छोटी इलायची पड़ती हो या, या कुछ नहीं पड़ता है और कुछ जगह खीर में गुड़ डाला जाता है, कुछ जगह चीनी डाली जाती है, इस सब के बारे में अगर आप बता सकें?
जी। हाँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।

दिवाली में अ, मतलब स्पेशल अगर मैं रिवाज़ पे जाऊँ तो यही खीर मैंने देखा है जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। लेकिन हाँ, हमारे गाँव में ये सबके घरों पे बनती है। लेकिन अभी जैसे हम सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने किसी के घर पे ये नहीं देखा बनते हुए। ये मैंने अपने घर पर ही देखा है। और ऐसे अ, मैंने डिस्कस भी किया है, जैसे अगल-बगल में मेरी फ़्रेंड्स वग़ैरह हैं तो मैं उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस करती हूँ। तो उ उनसे बातचीत में मुझे पता चला कि नहीं उनके घर पे नहीं बनता, मेरे घर पे ही बनता है, लेकिन हाँ मेरे गाँव में सबके घरों में ये बनता है। और जैसे अ, अदर मिठाई की आपने बात करी तो वो बाहर से आती है ख़रीद के, बाकी कुछ घर पे नहीं बनता, घर पे जो मेन है वो यही है। जी।
अच्छा दिवाली के दिन आपके यहाँ ज और क्या-क्या बनता है? जैसे उ उत्तर प्रदेश या कुछ और र राज्यों में अ, कुछ ज़गह पर है कि अ अ, वो वो करते हैं कि उस दिन सूरन ज़रूर बनता है। और अ, मतलब स ये मान्यता है कि अगर सूरन अ, मतलब खा सूरन जो नहीं खाता है उस दिन वो छछूंदर बनता है, ऐसी मान्यता है। तो
उ, जी। जी। सूर अ, मैं मैं थोड़ा रोक रही हूँ। सूरन मैं समझ नहीं पा रही, सूरन मतलब?
अ, सूरन ये जिसको जिमीकंद कहते हैं, और
जी।
अ, तो अ, मतलब कुछ इस तरह का भी कुछ ख़ास आपके यहाँ बनता है या कुछ ऐसी मान्यता है या क और क्या-क्या चीज़ें बनती हैं?
जी, मैं अ, जैसे आपने बोला कि अ, सूरन जो नहीं खाता वो छछूंदर बनता है। तो ये हमारे इधर ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो सूरन खाने पे नहीं बोला जाता। उस दिन पता है अ, आपको भी शायद पता होगा ये चीज़, उस दिन जो दीपक जलता है उसपे अ, उसी से काजल बनाया जाता है। और रात में ना दिवाली की रात में जब सो रहे होते हैं सब तो मम्मी सबके बेड में आके सबको काजल लगा के जाती हैं। चाहे वो पापा हो, चाहे मेरी दादी हो, चाहे मेरे दादा हो सबके आँखों में काजल लगता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर तुमने काजल आज के रात में नहीं लगाया तब तुम छछूंदर बनोगे। <chuckles> तो मतलब हमारी तरफ <clears throat> मतलब हमारी तरफ सूरन खाने पे तो नहीं है। लेकिन हाँ, काजल नहीं लगवाओ तो छछूंदर बनोगे ऐसी मान्यता ज़रूर है। <laughs>
<chuckles> अच्छा। <laughs> <clears throat> <laughs> तो लेकिन फिर क्या मतलब सारे लोग आराम से चुपचाप काजल लगवा लेते हैं? या कोई थोड़ा ना-नुकुर भी करता है कि नहीं ये तो मैं नहीं लगवाऊँगा? क्योंकि काजल तो अब के जमाने का वो फ़ैशनेबल सा नहीं रहता होगा। वो जो द जो दीये पर जल दीये को जला के उसके ऊपर कुछ रख के और वो उम, मतलब घरेलू काजल बनाया जाता होगा।
उस <laughs> हाँ। नहीं है, हाँ। हाँ।